ประเทศเรา ผมว่าน่าจะไม่ได้เยอะนะ เพราะว่าจากการดู ดูเรต มันน่าจะ ขึ้นอยู่ว่า เราจ่ายมากน้อยแค่ไหนด้วยว่า เรา เป็นผู้ประกันตนกี่ปี แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็น่าจะขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วย อืม อย่างน้อย คือ วางแผน กับตัวเองไว้ดี กว่า ผมว่าเรื่องนี้นะ ใช่ เราไม่มั่นใจ อะไรกับทางภาครัฐได้มาก เท่าไร <laughs>
เออ อืม อือ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ โอ้ เนาะ อย่าไปหวังพึ่งฝั่งโน้นเลย ใช่ไหม <chuckles> <chuckles> เออ <laughs> ใช่ เราต้องบริหารเอง ใช่ไหม เพื่อความมั่นใจ <chuckles> เออ เออ ๆ ใช่ ๆ แหม วันนี้ขอบคุณนะคะเนี่ยมาแนะนำวิธีการวางแผนเรื่องเงิน เดี๋ยว เดี๋ยวต้องไปหาวางดูซิว่า ลงทุนตรงไหนดี? เผื่อตอนแก่จะได้มีเงินใช้
มีความ มั่นใจ ใช่ ๆ เลยครับผม ขอบคุณมาก ๆ เหมือนกันเลยครับ <chuckles> ใช่ โอ้โฮ ได้เลยครับ ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ ที่ช่วยมาแชร์ ช่วยมาเล่า วันนี้สนุกมาก เลย ได้ คุยอะไรกัน เยอะ เลย
อา ค่ะ ค่ะ เออ หายเครียดเลยตอนเลือก ตอนเลือกแบบคุยเรื่องเงินเครียด ตอนนี้ อ๋อ มีการวางแผนเรื่องลงทงลงทุน อา ๆ เครียดน้อยลงแล้ว ขอบคุณนะคะ
เนี่ยครับ อืม ไง ขอบคุณมากเลยครับ ก็เงิน ยังไง ก็สำคัญกับชีวิตเนาะ ใครบอกว่า เงินไม่สำคัญ เราปฏิเสธได้ 100% เลยว่า ไม่จริง <chuckles>
ค่ะ อุ๊ย! สำคัญ สำคัญ <laughs> ใช่ <chuckles> ใช่ หายเครียดแล้ว ไปทำงาน หาเงินต่อ <laughs> ขอบคุณนะ ค่ะ สวัสดีนะคะ
ทำงานหาเงินต่อครับ ขอบคุณมากครับ วันนี้สวัสดีครับ ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม

เรื่องทองผมว่า มันเป็นตัว ที่ จะสวนกระแสกับเรื่องตลาดหุ้นเนาะ ก็คือ ถ้าสมมติ ช่วงไหนตลาดหุ้นตกแย่ ๆ อย่างเงี้ยครับ คนจะโยก มาฝั่งทองคำ เพราะว่าเห็นเป็น สิน ทรัพย์ที่ปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย กลายเป็นว่า ไอ้ 2 ตัวเนี้ย มันจะคาน อำนาจ กันอยู่ ถ้าตัวไหนขึ้น อีกตัวหนึ่ง ก็จะลง ช่วงไหนทองขึ้น หุ้นก็จะลง เออ ใช่ มันจะคาน ๆ กันอยู่ เพราะฉะนั้น ก็เลยบอกว่า เรื่องการ manage เงิน อยากจะให้กระจายความเสี่ยงไปหลาย ๆ กลุ่ม แบบ เช่น ไปทอง
อืม เออ อา ๆ อืม เออ ๆ เป็นไงอะ? อ๋อ เหรอคะ? ไม่รู้เลยนะเนี่ย อ๋อ อืม ๆ อืม ก็คือลงทุนหลาย ๆ อย่าง เงี้ยเหรอคะ ยังไง? ไหนเล่ามาซิ ไหนเล่ามาซิ
ใช่ ครับ เช่น สมมุติว่า เรามีสัดส่วนอยู่ 100 บาทเนาะ เรา ไม่ควร ที่จะไปลงอย่างเดียว เช่น เราไม่ควรที่จะไป ลง หุ้นอย่างเดียว 100 บาทเลยอะไรงี้ เราควรจะแบ่ง อะหุ้น 30% กองทุน เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ทอง สามสิบ เปอร์ เซ็นต์ เงินสด 10 เปอร์ เซ็นต์ ก็จะเป็น การบาลันซ์พอร์ตให้ดีกว่าเดิม ไรเงี้ยครับ เช่น ถ้าช่วงไหนตลาดหุ้นตก แห่ ตกเรายังบัง เรายังมีทองนะ ทองมันจะขึ้นมาช่วยพยุงภาพรวมให้ มันดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติเรา ลงอะ ไปอย่างหนึ่งเลย ถ้ามันตกก็คือเทกระจาดตกหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยแบบ
อา อา ๆ อา อะฮะ อะฮะ อา อา อืม อ๋อ โอเค ๆ อา อ๋อ อือ ๆ ๆ ตายเลย ใช่ไหม ไม่รอดเลยอะ ใช่เปล่าคะ? เออ มันต้องกระจายความเสี่ยง ว่างั้นเถอะ
ใช่ ใช่ ต้องกระจายความเสี่ยง ความเสี่ยง เลยครับผม
อืม แล้วจะ จะซื้อทองนี่ ไม่รู้จะไปฝังไว้ตรงไหนอะค่ะ? กลัวคนมาขโมย แล้วเขาจะเก็บกันยังไง? <laughs> เออ
เออ ใช่ เปล่า? <chuckles> เดี๋ยวนี้ทองผมเห็นเขามีซื้อกันหลาย หลายรูปแบบเลยนะ อาจจะ แบบ ซื้อตามร้านทอง จะเป็นออมทอง ออมทองก็คือจะเป็น การเก็บ
เออ ๆ เออ ๆ นั่นแหละ ได้ยินแต่คนพูด แต่ไม่รู้จริง ๆ ว่าเขาทำกันยังไง เออ
ออมทองเดี๋ยวนี้เหมือนเรา เราไม่มีทองมาเก็บครับ เหมือนจะเป็นแบบเปิดบัญ ชี แล้ว ก็แบบฝากเงิน สมมติ เดือนละ 5,000 เขาก็จะซื้อทองให้เรา ทุก วัน วันละกี่บาทก็เอา ห้าพันหารสามสิบ เฉลี่ย
อ้าว เหรอคะ? เออ เออ อืม กลัว กลัวเขาเชิดเงินหนีไหมน่ะ มันเชื่อได้เปล่า? มันจะเป็นเหมือนกับ อะไรนะ
ช เรา อืม อันนี้มีคน มีคนกังวลเยอะเหมือนกันนะ ผม เออ เออ เขาก็เลยบอกว่า ให้หาเจ้าที่เรารู้สึกว่า เออ มีความมั่นคง มี ความ ปลอดภัยนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ครับ อืม
นั่นน่ะสิ ก็กลัวอย่างงั้นน่ะ เออ เออ กลัวมันเป็นเหมือนแชร์ อย่างงี้ใช่ไหม? เราเอาเงินไปให้เขา แล้วก็แบบซื้อทองให้หน่อย อย่างเงี้ย พอเยอะ ๆ เดี๋ยว เดี๋ยวเขาหอบเงินหนีไหม อะไรอย่างเงี้ย ก็กลัวแบบนั้นไงคะ เออ อยากลงทุน แต่ก็คือไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ห้าพัน อืม ๆ เออ อ๋อ ยิ่ง เศรษฐกิจ อย่างงี้เนาะ เออ ๆ ใช่ อันนี้ก็เป็นอีก 1 ความเสี่ยงที่ผมว่า เราควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน เออ ๆ มี มี สิทธิเหมือนกัน
อืม ๆ อา ๆ เนาะ ใช่ไหม? พอกังวลเรื่องเงิน เห็นไหมล่ะ ก็ต้องมาวางแผนว่า ต้องลงทุนยังไง? เอาไปวางไว้ตรงไหน? เผื่อเราจะได้กังวลน้อยลง ว่าไหมคุณ?
ใช่ ใช่ ใช่ เห็นด้วยเลยครับ อย่างน้อยถ้าสมมติว่ามันเติบโต อย่างเงี้ย เงินจำนวนเท่าเนี้ย มันอาจจะเติบโตสูงกว่าเงินเฟ้อที่เราฝากแบงก์ก็ได้ อะไรเงี้ย ช่วงนี้ดอกเบี้ย
เออ เออ อือ ๆ อืม แล้วแบบ ล ลงกับกองทุนนี่มันดีไหมคะ? มันดีกว่าหุ้นไหม หรือว่ามัน มันความเสี่ยงน้อยกว่ากันไหม หรือพอ ๆ กันน่ะ?